Evet, kesinlikle öyle. Imm, hı hı.
Ha, yani, kesinlikle kendi hayatını anlatabilirsin, yani, eee, başka bir karakter adı altında bu yaşadığın durumu aslında bir, eee, küçük tek kişilik oyun bile yapabilirsin. Çok güzel düşünmüşsün.
Evet, ya, bir de şöyle şeyler de oldu. Bunu biraz daha komik bir yandan yapmayı da düşünüyorum aslında çünkü, emm, yani, mesela özgüvensiz bir insanın iç konuşmaları çok komik olabiliyor. Yani sen dışarıdayken şöyle yapmaya çalışıyorsun çünkü aslında bir palyaço gibisin. Yani, böyle, sırf bir clown diye demek istiyorum bunun için. Palyaço güzel bir çeviri değil. Hı hı.
Kesinlikle ama ş şöyle söyleyebilir miyim sana? Aslında sen çok öz güvenlisin sadece bunun farkında değilsin. Çünkü düşünsene, eee, kurduğun düzeni bozmuşsun, İrlanda gibi bir ülkeye gitmişsin, orada diyorsun ki: "Ben, eee, bir sirkte, bir toplulukta çalışıyorum." Eee, insanların gözü önünde sonuçta bir aktivite yapıyorsun ve bunu sen yapıyorsun. Tek başına 4 senedir İrlanda'da yaşıyorsun. Aslında bence kendine biraz haksızlık etmiyor musun?
<chuckles> Hıı. Hımm, <tsk> bilemiyorum, bilemiyorum. Olabilir. <chuckles>
Lütfen, yani, eee, dediğin sorunlar aslında herkeste olan şeylerdir bence, işte, sivilce lekeleri ila güneş lekeleri her, yani, çoğu kadında görürsün bunları. Bunlar sorun değil, üstüne krem kapatıcı sürersin seni mutlu eder ama sen zor bir şeyi aslında başarıp tek başına ayaklarının üstünde durup, eee, ve diyorsun ki "Ben, eee, bir, eee, yazar olmak istiyorum. Küçük bir oyun yapmak iii, yazmak istiyorum." Bence bu senin için çok güzel bir fırsat. Kendinin değerini bil.
Evet. <chuckles> <chuckles> Eee, teşekkür ederim. Yani, evet, biraz galiba, ımm, gerçek olgulara bakmam gerekiyor zihnimin konuşmalarından ziyade belki de. Emm. Hı hı.
Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, bunu bir teraziye koy bence. De ki, hani, "Bu benim yaptıklarım ya da bu da iç sesim." Bence yaptıkların, inan, daha ağır basacak.
Hı hı.

Evet, evet. Ben, e, şu an, eee, İrlanda'da yaşıyorum. İrlanda'da aerial diye bir s ya, spor da değil, sirkle alakalı bir şey. Bunu İngilizce söylüyorum, kusura bakmayın; çünkü Türkçesini bile bilmiyorum. Aerial akrobasi diyeyim. Eee, bu işte havada, eee, halkalar olan, işte. Evet, evet, haftada 5 gün gidiyorum ya ben ve orada çok güzel bir, eee, komün hayatım Yani, benim hayatım biraz depresif oldum ben. 4 yıldır neredeyse burada yaşıyorum. Depresif dönemimde beni oraya tut <chuckles> Olabilir, çok soğuk çünkü. <chuckles> Eee, benim yaptığım şeye şu an bir, eee, sosyal, işte community diyeceğim ama Türkçesini hatırlayamadım, kusura bakmayın.
Evet. Evet. Yapıyor musun bunları? Çok güzel. Evet. Belki İrlanda'nın havası etkilemiş olabilir mi, seni? <chuckles> Topluluk diyebiliriz, belki de.
Topluluk. Evet, bir topluluğa böyle üyeyim. Yani, eee, o, aerial etrafında her gün insanlarla karşılaşıyorum. Küçük ko konuşmalar yapsak bile, orası benim hem fiziksel hem, eee, ruhsal olarak, eee, kendimi koruduğum güzel bir alan. Eee, hem yeni şeyler öğreniyorum.
Evet. Çok güzel, çok çok beğendim, yaptığın aktiviteyi. Sadece bir şey merak ediyorum, anlamak için. Acaba İrlanda'dan önce Türkiye'deki hayatın nasıldı? Yine aynı şekilde, eee, var mıydı bu tip düşüncelerin?
Tabii ki, tabii ki. Şöyle, ben zaten, e, pandemi mezunuyum; oyunculuk okudum. Eee, pandemide mezun olmak çok iyi değildi. Zaten ben çok uzun bir hikâye. <chuckles>
Evet. E, kesinlikle. O dönem herkes bir süre evde Ay, kesinlikle. Bir sürü, herkes evde kaldı o süre.